नमस्कार, आप कैसे हैं?
नमस्कार, मैं अच्छा हूँ, पूछने के लिए धन्यवाद। हाँ, जी।
अच्छा। आजकल देखिए अ, स अ, सब लोग यानी प्रकृति की ध्यान करते हैं, जैसे कि उसका अ, प्रकृति के बारे में इतना सोचते हैं ना, जैसे कि उस उसके बारे में अ, उसकी सुंदरता के बारे में, जैसे कि वो अ, आजकल के प्रकृति को हम उम अ, खासतौर पर उसका ध्यान रखना चाहिए। उस
हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी।
उसके बारे में सोचना चाहिए। हमारे हाथ में ये जैसे कि बहुत सारे और स्वष्ट उ स्व स्वस्थ वातावरण रखना, ये सभी हमारे हाथ में ही होता है। आपका क्या मानना है इस पर?
हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर हम लोग प्र प्रकृति को अच्छे से देखभाल नहीं करेंगे और उसको सुंदर और साफ नहीं रखेंगे, तो माना जाएगा कि आगे के समय में इसका प्रयोग हम नहीं कर पाएँगे। तो अगर इसका प्रयोग सारा प्रयोग अगर हम लोग ही कर लेंगे, तो आने वाली पीढ़ी इसका प्रयोग नहीं कर पाएगी और उ उससे होगा कि उससे वो काफ़ी वंचित रह जाएगी और उसका वो प्रयोग नहीं कर पाएगी। तो, ज़रूरी है कि हम प्रकृति का अगर प्रयोग कर रहे हैं, तो उसको उतना ही प्रयोग करें, उसको उतना ही प्रयोग में लाएँ, जितना हमें ज़रूरी है। इतना ज़्यादा प्रयोग ना कर दें कि उससे अ, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, और फिर वो आने वाली पीढ़ी को उसका प्रयोग ही ना कर पाएँ, तो आपको प्रकृति में घूमना-फिरना अच्छा लगता है?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
बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। हाँ, हाँ। कुल बिल्कुल। जी, जी। जी। जी, जी, हाँ। जी, जी, हाँ, बिल्कुल आपने सही प्रश्न पूछा, क्योंकि आजकल देखिए, प्रकृति को कौन-कौन पसंद नहीं करता। जैसे कि आजकल के अ, जो प्रकृति के जो पेड़-पौधे, जो अ, हमारा प्रकृति का पर्यावरण जो अ उम, इतना अच्छा दिखता है ना, जैसे कि प पर्यावरण में जो कुछ आजकल दिखते हैं ना, पेड़-पौधे, जो चिड़ियों के आवाज़ अ, ये सभी इतना अच्छा चीज़ है, हरियाली। आजकल सब चीज़ प्रकृति के पर्यावरण के हिसाब से अ, बहुत अच्छा दिखता है और घूमने-फिरने की बात तो छोड़ो, यात्रा पे हम कहीं भी जाएँ, तो प्रकृति का नज़ारा देखकर ही आते हैं। जैसे कि बहुत सारे यात्रा स्थल हैं, प्रकृति हम देख सकते हैं, उसकी आँखों म हमारे आँखों के देखकर उसको आजकल महसूस भी कर सकते हैं। क्योंकि आजकल प्रकृति में जाकर ही अ, उसकी हरियाली, जो हरे-भरे जो नज़ारा है ना, ये देखकर हमारे आँखों में भर सकते हैं, और जैसे कि वहाँ का वातावरण भी इतना शांति रहता है ना, मानो कि वहीं थोड़े दिन रहकर आ जाएँ, करकर दिखता है। जी, जी, आपका कोई ऐसा अनुभव है?
हाँ जी। हुँ, हुँ।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 बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक।